Nanti aku baru, eee, kasih heeh, e apa, konfirmasi ke temen aku, "Iya bisa, suami aku bisa di rumah jadi aku bisa keluar," kayak gitu, Kak. Gak bisa spontan, susah.
Oh, oke. Wah. Oke oke, dah menurut Kakak, Kak, me kenapa setelah menikah malah akhirnya lebih memilih menghabiskan waktu dengan, eee, keluarga sendiri gitu berbeda banget sebelum sam dengan sebelum menikah gitu ya, itu bedanya kenapa, Kak?
Mmm, aku rasa itu karena, apa ya, orang sini memang lebih, eee, memprioritaskan, eee, waktunya dia, quality time-nya dia gitu loh, untuk diri dia beristirahat, Kak. Jadi bukannya untuk yang keluar, terus karek kayak uang, juga keuangan gitu, mereka tuh bener-bener bikin kayak, mmm, budget gitu loh, Kak.
Mmm, oke oke. Oke. Mhm.